Mah, secondo me dipende dall'importanza della cosa. Cioè, una maggioranza qualificata, come si dice in diritto diciamo, può essere perché devi cambiare una cosa rilevante, eh Quindi, tipo: se su 10 persone tu hai la una maggioranza per 8, perché devi cambiare una cosa rilevante, la consideri, eh, se invece tipo una cosa tipo di medio respiro basta il 6 su 10. Secondo me dipende dall'argomento, dalla situazione che che ch che si deve variare, cambiare.
Okay. Eh, poi esatto, da da giurista, eh, sì. <chuckles> La consideri quasi un' unanimità. Mh. Mh. Okay. E invece, se sei da solo direi che è unanimità. <chuckles> Quindi <chuckles>
<chuckles> E insomma, diciamo, non m non ho problemi diciamo su questo. Mi mi piace confrontarmi, ma se non non c'ha la situazione le le prendo le decisioni, perché perché sento e poi, senti, se uno sbaglia, sbaglia. Credo che anche gli sbagli facciano parte della vita. Dopo che hai preso uno sbaglio che cosa ti capita, che la prossima volta non lo fai, perché hai imparato all'errore. Non dobbiamo avere paura di sbagliare.
Okay. Uhm, okay. Però, è esatto. Esatto, non esiste il fallimento, esiste l'insegnamento, giusto. Eh-eh.
Sì, non dobbiamo avere paura di sbagliare perché ne mhmm, diventiamo anche migliori con gli sbagli e se non sbagliamo non rischiamo, stiamo nella bolla per non fare il passo.